โอ้! ก็ มีนะครับ ผมมีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ย เขาจะเล่นเกมที่เป็น อ่า FPS เหมือนกัน แต่เป็นคนละเกม ไม่ใช่ Counter strike มันเป็นเกมชื่อว่า Rainbow six siege นะครับ ก็เป็นเพื่อน เพื่อนผมแบบ โอ้โฮ! ตอนแรก ๆ อะเราเจอกัน ตอน ตอนแรกมันก็เฉย ๆ เหมือน เหมือนกับว่า อา เอ่อ เล่นแบบ ว่า อา เข้าตี้ เข้าปาร์ตี้ อะไรพวกนี้อะครับ เหมือนกับเข้ากลุ่ม เข้ากลุ่มเวลาเล่น
อืม ค่ะ อืม <laughs> ค่ะ คือพยายามเข้าใจ โอเค เข้าตี้ โอเค ศัพท์ใหม่ โอเค ได้แล้ว
ใช่ ๆ ๆ ใช่ เข้าตี้คือเข้า เข้ากลุ่มนี่แหละ มาเล่นเพราะว่ากลุ่ม หนึ่งเนี่ยมันต้องให้ครบ 5 คน ก็คือผมแล้วก็เขา ก็ 3 เอ๊ย 2 คนไปแล้ว ก็เหลือ 3 คน ใช่ไหม ก็ เป็นผู้เล่นแบบว่า อา สุ่ม อะไรพวก นี้ ก็เล่นไปเรื่อย ๆ ก็รู้สึก เหมือนกับ โอเค ผูกพัน แล้วก็เราก็ โอเค ลองนัดเจอกันดูนะครับ แต่ โชคดีหน่อยที่อยู่กรุงเทพ อ่า ทั้ง 2 คนเลย ทั้งผมกับเขา อะไรพวกนี้ แล้ว แล้ว แล้วพอเป็นอย่างงั้นปุ๊บแล้วเนี่ยมัน มันก็ชวนกันไปกิน เหมือนกับโคเอ็นทุกอาทิตย์ <laughs> ชวนไปกินแซลมอน อา
ค่ะ <laughs> ค่ะ อืม อืม ค่ะ <laughs> โอ้ โอ้โฮ! อันนี้ก็แบบ พอครั้งแรกที่เจอกันเนี่ย มันมีความประหม่าไหมคะ มัน มันดูน่ากลัว มันดูเกร็งแบบที่เราเคยเป็นไหม หรือว่ามันไม่เป็น? เพราะว่าเรารู้จักกันในเกมมาแบบระยะหนึ่งแล้ว อย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อ ตอนแรกผมก็คิดอย่างงั้นนะ แต่ว่าพอคุยไปแล้ว เอ๊ย! ก็ ก็ไม่เกร็งนี่หน่า เพราะว่าเรา เรารู้จักเขามาจากเกม ก็ ก็เหมือนกับว่า อ่า เอ่อ การพูดคุยอะไรพวกเนี้ย เหมือนในเกมเลยนะครับ แต่ว่าเราก็แค่ไม่ได้เห็นหน้าตัวจริง ณ ตอน นั้น ก็ ก็เลยแบบว่า โอ้! ก็คุยได้คุยสนุก คุยสบายนะครับ แต่ผมเนี่ย ถ้าเป็นผู้หญิง อ่า ที่ผมนัดเจอผมเขิน <laughs> ครับผม ใช่ ๆ ๆ อุ๊ย! เขิน เพราะว่าผมเนี่ยชวนเขา อ่า ไป ไปกินเหมือนกัน แต่ว่าเขินสวย ชอบ <laughs>
อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ <laughs> อุ้ย จริงเหรอ? <laughs> โอ้! มีด้วยนะคะ โอ้โฮ! ค่ะ <laughs> แหม อายม้วนเลยสิคะเนี่ย? ถ้าอย่างงี้เนาะ ค่ะ
อายม้วนเลย โอ้! ซึ่งผมก็ไป อือ ๆ ๆ
แล้วยังคบ อืม ยังคบเป็นเพื่อนกันมาอยู่เรื่อย ๆ ไหมคะ กลุ่มเนี้ยอะค่ะ?
ก็ เอ่อ สำหรับ เอ่อ ผู้ชายเนี่ย ผมคบมาเรื่อย ๆ เลย ส่วน ส่วนผู้หญิงเนี่ยก็ น หาย หายไปแล้วครับ ไม่ ไม่ได้คุยกันสักพักหนึ่งเลย อา
อืม <laughs> อ๋อ อาจจะเป็นเพราะเราขี้อายนี่แหละเนาะ มันรู้สึกว่าถ้ามาเจอหน้ากันมันทำตัวไม่ถูกอะ มันจะไม่เหมือนกับผู้ชายที่แบบ "เฮ้ย! เราแมน ๆ คุยกัน" อะไรอย่างเงี้ยเนาะ ทีนี้อยากจะถามนิดหนึ่งอะค่ะว่าการที่เราหาเพื่อนจาก เอ่อ กลุ่มออนไลน์ อย่างเงี้ยนะคะ คุณคิดว่ามัน เอ่อ สามารถเป็นเพื่อนกันได้แบบอย่างยั่งยืนไหมอะ?
อืม ๆ ครับ